No guarda, al io ho visto il pro cioè già solo sentire il processo già mi passa la vogl anche se
Eh vabbè, <chuckles> è vero, mamma mia.
Anche se, anche se sento di persone che dicono: "Eh, ho provato a farlo", ma a me mi sembra lungo da fare, non lo so.
No vabbè, una mia amica veramente si mette a fa' 'ste cose, ma la qualunque, eh, pure cucina coreana. Non so con quale voglia. Cioè io non so fa' la cucina italiana, figurati la cucina coreana, capì, <chuckles> no, assurdo. Però secondo me, mhmm, se ti piace cucinare, cioè io so' pi eh, è divertente pure, secondo me.
Ah. Ah, okay. <chuckles> Esatt Esatto, esatto. Mamma mia. Sì, sì. Mh-mh. Sì, sì, esatto. Allor mai con qualcuno anche esperto che ti insegna, ecco lì può anche diventare carino. Sì, tipo
Eh sì, però sai se ci mettiamo io e te, 2 imbranate per ese cioè no, <chuckles> capito. Eh, capito, non mi ci immagino proprio. Invece una cosa lo sai che non abbiamo menzionato, abbiamo menzionato tutti i salati, uhm, qualcosa di dolce. Ti piace a te il dolce?
No, lì è un disastro, cioè lì è un disas <chuckles> Esatto. Ah. Ah-ah. Ah, vero. Sì, sì, sì, sì. Ecco, mi paradossalmente mi diverte più cucinare dolci, se devo proprio mettermici. Eh, sì, sì, sì, esatto, esatto. Tipo
Eh, pure a me, lo sai? Buoni. Qual è un gusto di dolce che deve stare in un dolce, cioè capi', che dici: "Wow." Il tuo dolce preferito.
Ah-ah. Allo allora tiramisù, molto buono. Tra l'altro anche semplice da fare, ho scoperto. Sì, sì, sì, una cavolata. E poi una buona, buona, buona cheesecake non deve mancare.
Okay, buono. Semplicissimo, semplicissimo, buono. Buono, buonissi a me piace lo sai come la cheesecake, col caramello. Mettimi il caramello ovunque, tutto diventa buono per me. Buono, mamma mia.
Mh. Ah. Ah. Sì. Che buono. Sai che, ehm, io una volta ho provato al caramello salato. Buonissima. Sì, sì, sì.
Buonissima, mamma mia. E invece il tuo forte? Cioè la t la cheesecake che s che ti riesce meglio?
Eh, guarda, quella <chuckles> quella con mascarpone e ricotta, l'ho prova l'ho provata a farla e tutti
Sì, dico il topic sopra che metti di solito?
Allora, mhmm, ma facc frutti ro allora o fragole o frutti rossi, però con quella mascarpone e ricotta fragole ci sta meglio. Sì, sì.
Ah, okay Mh-mh. Mh-mh. Okay, quindi diciamo quella lì più classica, no, frutti rossi. La la prima? Ah-ah. Okay, buono, mado, che mi è venuta una fame esagerata, mamma mia guarda.
Esatto. Sì, di che che faccio io. Sì, sì, esatto. Eh, <chuckles> sì, sì, sì. a far fammi sapere se ti se hai voglia di farla, okay, okay, ti aiuto con qualche ricetta. <chuckles> Ciao, a presto. Ciao, ciao.
<chuckles> Sì. <chuckles> Sì, sì. Okay, ciao, ci sentiamo.

Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te, come stai? Tutto bene?
Sì, sì, tutto a posto, grazie. Guarda, volevo chiederti: hai mangiato già? Perché boh, tu pure di solito mangi un po' tardi, eh.
Ottimo. Mh-mh. Eh, è vero, è vero. <chuckles> Sì, sì.
Come me, per questo ho chiesto. Ah, okay, già hai mangia stranamente pure io ho già mangiato. <chuckles>
È vero, è ver guarda guarda un Ah, okay, okay. Guarda, stavolta dato che la temperatura si sta un pochino più rinfrescando piano, piano, mi son fatta finalmente un bel pia eh, sì, esatto, p piano, piano. Mi son fatta un bel piatto di pasta, oka
Top. Più o meno, eh. Okay. Sì, che cosa? Ma che cosa? Da quanto tempo non mangiavi la pasta calda?
Allora Ehm, guarda da ma oddio, ma sai che forse quasi 1 mese e mezzo, però c'era così tanto ma forse anche di più, ecco, una stima, perché con questo caldo io sono andata avanti un po' tra insala ehm, esatto, insalate, al massimo carne e insalata, però pasta calda
Eh, va beh. Dai, con quale voglia? Sì, dai. Sì, sì, però posso di posso dirti una cosa: ah beh, io già non sono amante della pasta, no, manco in inverno la no, la mangio 1 volta a settimana perché mia mamma tra virgolette "mi obbliga" perché dice: "Dai, la domenica almeno". Vabbè. Però, una cosa che io odio in estate è il sugo, il sugo caldo. Quindi vabbè, la pasta spesso si fa col sugo, eh. Capito?
Sì. Ah, non ti piace. Ah. Ah-ah. Ah, okay, okay. Ah, è v è vero, oddio. Cioè immaginati un quei sai quei sughi belli densi con la carne macinata. So che a te non ti piace, vero? <chuckles>
Madò, caldo, caldo. E no, non mi piace neanche la carne macinata. La, mhmm
Eh allo <chuckles> sì, sì.
il sugo quello lì bollente sulla spiaggia non mi sembra proprio il caso. Guarda, mhmm, mh
No, ma io penso c'è gente che ogni tanto se lo porta. Sai quando portano tutto il pranzo a casa? <chuckles>
E insomma, cioè dai, io io preferisco io preferisco comunque mangiare, mhmm, manie cioè veramente con cose leggerissime, perché poi dopo devi sta tutta la giornata col caldo, ehm, e quando hai mangiato questa mhmm, questa pasta, cioè sei stata contenta?
Ah-ah. Eh, esatto. Sì.